Ah bah après, il y a ça ça dépend un petit peu les copains à l'école, si les autres ils y croient. Mais c'est vrai qu'arriver, heu, à l'entrée en CP, heu, ils commencent quand même à y avoir, heu, quelques fuites. Donc, entre le moment où ils sont en âge de comprendre vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire 2-3 ans et le moment où ils savent, bon, il se passe que finalement très peu de Noël, vraiment, vraiment, avec l'omerta, heu, du Père Noël qui n'existe pas. Donc heu, bon, ça passe plutôt vite.
Ah ouais? Déjà? Ouais. Ah ouais, OK, heu, ah ouais, c'est marrant, je pensais que ça durait plus longtemps. Mais c'est vrai que, ouais, c'est c'est les c après oui, ça dépend des camarades, heu, de classe mais, heu
Et c'est ça, ça dépend vraiment à l'école de chacun. Là, l'aîné, heu, il s'est fait un petit peu, heu, raconter l'histoire par par des il suffit que des c des camarades de classe et des grands frères ou des grandes sœurs qui, eux, savent et qu'après du coup, bah, voilà. Ça s'ébruite, heu, c c'est un peu dommage mais bon, c'est comme ça.
Ah ouais? Ils lèvent le doute, ouais. <chuckles> Ouais, bah en tout cas, le repas en soi, heu, ça a l'air vachement, heu, vachement bon et puis, heu, l'ambiance, bah, du coup, oui c'est c'est très bien de de profiter de ça un peu en décalé aussi, comme ça tu enfin de le profiter, heu, du du coup, d'en profiter 2 fois et heu, 1 fois, du coup, avec ta famille, heu, qui q que tu voilà, la famille et puis, l'autre l'autre fois, donc à Noël, tu vas, heu, heu, faire avec la famille des conjoints et cetera. Donc heu, c'est double, heu, voilà, il y a i i il y a vraiment que des
Oui. Tout à fait. Mmh. Oui, c'est ça, bah, il y a un petit peu ça aussi, hein. C'est pas désagréable d'avoir double cadeau.
il y a que des avantages. Ouais, il y a que des avantages à ça effectivement. C'est c'est ça qui est bien.
Moui! Bah, pour l'instant, comme c'est pas moi qui reçois, oui, j'y vois que des avantages, mais quand la roue va tourner, parce que c'est beaucoup de travail et que nos mères, elles vont pas en rajeunissant. Quand ça va venir à notre tour d'organiser, là, je vais y voir un peu d'inconvénients, mais j'ai encore quelques années, donc ça va, je peux souffler. <chuckles>
Ouais. <chuckles> Ouais, ouais, ouais, OK, OK, bah, en tout cas, heu, vachement intéressant, vachement unique. Je c'est vrai c'est vrai que c'est c'est très c'est une très bonne idée et puis c'est né, heu, de d'une, heu, d'un peu d'une sorte de de de de coïncidence, de hasard, donc c'est c'est tant mieux quoi, c'est tant mieux et merci, en tout cas, pour le partage et d'avoir, heu, raconté ça, heu, c'était vraiment, heu, intéressant.
Mmh. C'est ça.

Bah en fait, les enfants, ils z ils voient ça depuis qu'ils sont nés puisque, heu, on fait ça nous depuis plus de 20 ans et l'aîné a 6 ans, le plus grand donc, heu, il le voit, lui, tous les ans, heu, donc, pour lui, ça le choque pas. C'est quelque chose de normal. Heu, alors, on n'en fait pas tout autant un pataquès que ce qu'on peut faire autour du vrai Noël. Heu, il y a pas de découpes de cadeaux, il y a pas de choix, heu, pour volontairement quand même laisser la place au vrai Noël, heu, traditionnel et pas créer de décalage avec les autres parce que c'est pas du tout le but. Hem, mais ils nous ont bizarrement jamais posé de questions. Heu, les 2 plus grands ont 6 et 4, hem, ils nous ont jamais posé de questions parce que, beh, je pense que, bah, comme ça fait partie de ce qu'ils ont toujours vu tous les ans, heu, je s ça nécessite pas de questionnement. Si on avait commencé brutalement, peut-être qu'ils se seraient dit: «Hou là, mais il y a 2 trucs comme ça, c'est bizarre», heu, les autres, ils le font pas, qu'eux, ça fait partie de leur éducation et de ce qu'ils ont vu, donc, heu, donc ça marche quoi.
Ouais, le plus grand, ouais, OK. Oui. Oui. Ouais. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu leur dis que du coup, heu, le père Noël, il vient 2 fois par an?
Ouais, effectivement, heu alors bon, moi, le mien, il est pas encore en âge de parler et de comprendre. Il a 1 an 1/2 an et demi, donc, heu donc là, c'est pas ouais!
Ouais donc c'est pas encore, heu, mais tu tu tu prévois de lui de lui dire, heu, de lui dire ça du coup?
Heu, bah, je pense que je verrai un petit peu comment lui pose des questions et comment il essaie de se positionner. Heu, mais vraiment, quand on parle de cette soirée-là, on dit juste qu'on va manger, heu, chez nos amis, heu, et qu'il y aura des cadeaux. Heu, on essaie de pas trop mettre, heu, le mot Noël quand on parle à nos enfants pour volontairement pas créer de d'ambiguïté.
Ouais. OK, OK, ouais, c'est, bah c'est cool oui parce que oui peut-être qu'après à à l'école, i ils vont peut-être pouvoir, heu heu un peu dire: «Ouais, moi, heu, dans ma <chuckles> famille, on fait 2 fois Noël. Le père Noël, il nous préfère» ou je sais pas. <chuckles> Non.
Ouais. C'est ça. Après, c'est vrai que le laps de temps, finalement, où les enfants croient vraiment au Père Noël, il est réduit. Heu, là, l'aî l'aîné, heu, il a 6 ans, c'est un peu juste, hein, heu, il commence, heu, ça y ouais, ouais, non, il a bien compris que c'était pas
Ah ouais? Ah ouais? Ça, c'est c'est quel âge? Moi, je me rappelle plus, heu. C'est à quel âge que t normalement, tu arrêtes à croire, heu de croire au père Noël?